Puedes, divertirte, conocer también, el hotel, y mantenerte sano. Así que espero, que estas recomendaciones, pues, te se se sean de de ayuda para ti, y si tienes alguna duda, igual me lo puedes consultar.
Sí. Oye, sí, mira qué interesante, y no lo había pensado de esa manera, ¿no? Aprovechar, como de verdad. Como te digo, trato de escoger el el hotel con el gimnasio, pero pero ahí ni a veces, ni lo conozco. Pero, es buena idea, como mantener la rutina que llevamos en casa, que es despertarnos temprano, así sea en las vacaciones, y ir un poquito a hacer a hacer un poco de ejercicio, y no tiene que ser todos los días. Me has dado una excelente idea, ¿no? Eh, un ratico por la mañana, un día sí, el otro día no, el otro tampoco, pero el otro día sí. Igual, pues nos vamos a estar e-ejercitando con con la esquiada, y todo. Pero, ¿sabes qué? Sí, lo lo voy a mirar de esa manera, lo voy a a a tratar de de implementar, ya cuando estemos allá, para no romper tanto la rutina, ¿no? Y sí, el antojito, aquí y allá, bueno, pues ni modo, que no sea cosa, tampoco, de todos los días y, eh, exacto. Oye, qué agradable, de verdad, muchísimas gracias infinitas, por todos estos tips, me van a ayudar bastante.
Ujú. Claro. Ujú. Sí. Ujú. <laughs> Que sea un obsequio también, una recompensa. <laughs> Un placer. Hasta luego.